À, không. <laughs>
<chuckles> Tại vì không phải thu vé cửa vào á bạn. Đúng rồi. Thầy mình cho đi đường đấy lên xong rồi mình nhớ là trên đường đi đó á ý là tại vì thầy kêu đi thì phải đi thôi chứ trong lòng mình không có vui.
À, <laughs> Thế là không mất tiền. <chuckles> Ờ,
Nhưng mình chửi mình chửi trong lòng quá trời ấy.
<laughs> Thế có một cái điểm cái điểm gì đáng điểm đáng nhớ còn gì nữa. <chuckles>
Ừ, thế, xong rồi lúc mà lên đến nơi, mình cũng nhìn thấy Mũi Đại Lãnh. Mũi Đại Lãnh không phải là điểm cực Đông của Việt Nam nha, điểm cực Đông Việt Nam sẽ nằm ở Nha Trang nha. Còn đây chỉ là nơi đón bình minh đầu tiên thôi. Chứ ừ, cho nên là người ta có nhiều tranh cãi. Ờ, ý là người ta có nhiều tranh cãi xem rồi cứ ông nào cũng nhận là "Tôi mới là người đón á tôi mới là cực Đông của Việt Nam xong tôi mới là chỗ này" ê, nhưng mà thực tế thì, ờ, chỗ này chỉ là chỗ đón bình minh đầu tiên. Rất tiếc là cả 2 lần mình đến mình đều không ngắm được bình minh. Ừm.
À. Ồ, Phú Yên là nơi đón bình minh đầu tiên à? Ồ, Bây giờ mình biết đấy. Không được à? Ồ, sao sao thế? Ngủ quên hay là ờ
Không, ý là mình đi khá là sớm, mình đến đấy toàn trước 6:00 nhưng mà để ngắm được bình minh thì mình nghĩ là phải có căn nữa. Ừ, tại vì hôm mình đi nó nhiều mây á, nên là mình không có nhìn thấy.
À, sớm. À, thế à? <laughs> À, ô kê. Ờ, nhưng mà thế không thế thời tiết với cả không khí ở ở trong đấy thì như nào? Mình cũng chưa
Xong rồi mình đi mình nhớ hồi sinh viên Ờ. Thời tiết với không khí thì mát mẻ á bạn. Ừm, cảm thấy là rất là mát mẻ, dễ chịu, tại vì bạn đi ra là bạn sẽ đi đường rừng. Cho nên là bạn sẽ có một cái trải nghiệm là đi khoảng 2 cây
Ừm, mát mẻ. Ờ, nhỉ.
khoảng 2 số bạn leo lên, xong bạn đi đường rừng mát mẻ. Ơ, nhưng mà bạn đừng có để cho người ta lừa là người ta sẽ bảo bạn là bạn có muốn đi xe máy không? năm chục 1 người thì là một xe nó sẽ nhét 2 người là 100 xong người ta sẽ chở bạn lên, tại vì cái khúc mà bạn đi vào, ờ, Hải Đăng Đại Lãnh đấy sẽ là khúc dốc nhất. Còn sau khoảng 500 mét đầu tiên thì nó sẽ rất là thoải và bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà mọi người sẽ cảm thấy là khó khăn ngay từ khi bắt đầu á, mọi người sẽ thuê xe máy đi.
Ồ. <laughs> Ồ, thế à? Ờ.

Ờ, người Phú Yên dễ thương, mình thấy người Phú Yên rất là hiền và dễ thương và nghiêm túc. Tại sao mình kể với bạn là phường Phú Yên, tại mình nhớ là hồi đi tháng 7 là vừa mới sát nhập thôi, đúng không? Là lúc đấy là chả có chỗ nào mà người ta, kiểu, sửa ấy, nhưng mà, kiểu, mình đến thành phố Tuy Hòa. Tại vì mình cũng đến thành phố Tuy Hòa ít nhất là rồi là 4 lần rồi, là kể từ thời sinh viên mình đến á. Thế xong rồi, kiểu, mình quay lại mình thấy người ta đã ngay lập tức sửa là phường Tuy Hòa chứ không còn để là thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, nghĩa là ta người ta thực hiện cái chính sách nhà nước một cách rất là nghiêm túc. Thế là mình cảm thấy người Phú Yên vừa dễ thương này, à, vừa hiền này, lại còn, kiểu, vừa thực hiện nghiêm túc, xong giá cả ở Phú Yên thì rất là rẻ.
Đúng rồi. Ừ. À. Ờ, ờ. <laughs> À, thế thế là thế chuyến ờ, chị ấy cũng hướng dẫn nhiệt tình để bạn, à, có thể thuê xe, đúng không? Đến địa chỉ thuê xe. Thế sau khi đến thuê xe thì, ờ, ờ, bạn đi à, gia đình bạn đi ha thuê 2 xe nhỉ? Thế thì đi mất, ơ, bao lâu thì thì tới cái chỗ cái đường đấy?
À. Đúng. Đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi. Mình nhớ là đi khoảng, à, 1 tiếng 45 phút.
Ồ, cũng khá xa đấy chứ.
Ừm. Ờ, khá là xa, hình như là mình không nhớ 50 cây, 60 cây. Ý là, ừm, mình không nhớ quãng đường lắm, nhưng mà đại khái là nó đẹp lắm.
<chuckles> Ô kê. Thế là ló cũng đi mất 1 tiếng 45 phút. Thế, ơ, bạn có chứ mình có phải dừng chân ở ở ở đâu khi đến cái điểm đấy không?
Ờ. Thật ra là, ừm, trên quãng đường mà bạn đi thì bạn sẽ nhìn thấy 2 bãi, là Bãi Môn với Bãi Tiên. Đấy là 2 bãi biển mà nó nằm ở, ờ, nó nằm ở ngay sát cái phần mà mình đi cái cung đường vòng cung á. Xong rồi bạn có thể nhìn thấy cả cái bãi biển đấy. Thế là bọn mình dừng xe máy, xong rồi nhìn xuống đấy, xong rồi nhà mình còn, kiểu, bơi tính là, kiểu, sẽ đi xuống bơi ở dưới đấy á. Nhưng mà trong lúc cả nhà đi buổi sáng đã quên mất túi đồ bơi ở nhà, nên cuối cùng không ai đi bơi cả, chỉ nhìn mọi người bơi thôi.
Ừm. Ờ. <chuckles> <chuckles> À, thế là bây giờ ở đấy có nhiều bãi nhiều bãi tắm, đúng không? Thế là
Ừ, ý là trên đường đi là sẽ có 2 bãi, xong rồi đến mũi Đại Lãnh là sẽ có thêm 1 bãi nữa. Nói chung là đại khái là nhìn nhìn thấy được ấy.
Ờ, mình cũng mình chưa hình dung, mình chưa hình dung ra được nó đẹp nh nh như nào. Nó có nghĩa là đường đường một một bên là núi và một bên là biển, đúng không?
Ôi, nó đẹp lắm! Đúng rồi. Mà mà cái cảm giác là bạn sẽ đi cái đường núi bạn biết là đường núi là người ta sẽ đi lượn quanh núi, đúng không? Xong rồi nó sẽ nó sẽ cái kiểu lên lên dốc xong xuống dốc, xong lên dốc xuống dốc. Mình cảm thấy như kiểu là quãng đường thần tiên hả, vừa đi mình vừa cảm giác được như vậy ấy.
Ờ. Đúng rồi. Ờ. Ừ, đúng rồi. Cứ như kiểu, ờ, ở, ờ, bên mấy bãi biển nước ngoài chiếu trên phim ấy, đúng không?

Ôi, đẹp hơn. Đúng rồi, giống như, kiểu là, biển ở Ý á, bờ biển Địa Trung Hải á, mình có cảm giác như vậy ấy. Nhưng mà rất tiếc là nó ở Việt Nam nha, nó siêu gần và dễ đi.
Ờ, đấy. Ờ. <laughs> Nhưng nhưng mà nhưng mà vừa đẹp vừa gần còn gì, nhỉ!
Ừm, đúng vậy. Và nhất định là nếu mà đến thì mình phải đi xe máy nha, chứ đi ô tô mình sẽ không có cảm nhận được cái cái không khí lúc đấy, lúc mà bạn đi đến. Bạn đi từ trong thành phố đi Tuy Hòa ra, bạn sẽ đi qua một cái, a, một cái làng, mình gọi là nó là cái làng nhưng mà thực ra thì nó sẽ là một cái huyện, nó tên là huyện gì H Đông Hải hả? <tsk> Cái huyện đấy á, lúc mà mình đi mình quan sát ở hai bên đường, người ta sẽ có rất là nhiều mái ngói, mà bạn biết là mái ngói bình thường thì họ chỉ xếp lên thôi, đúng không? Ừm, nhưng mà mái ngói ở đây bạn sẽ thấy là cái độ dốc của nó rất lớn là phải trên 45 độ ấy. Tại vì là khu vực này gió rất là to, nếu mà họ không xếp mái ngói cao như vậy ấy thì khi mà có gió bão á, nó sẽ bị lật tung mái nhà á. Ừm, cho nên là bạn mà để ý trên đường đi thì à, ý là mình để ý chứ nhỉ? <laughs> Là mình sẽ cảm thấy là cái máy ngói đây độ dốc rất là cao, và kể cả những cái nhà mà người ta có vẻ có điều kiện hơn á là người ta xây nhà ba ba tầng hoặc 4 tầng á, người ta vẫn sẽ lắp mái ngói ở phía trên, nhưng mà có thể là người ta không để màu đỏ mà người ta sơn màu khác, kiểu, màu tím, màu hồng, màu xanh luôn.
Ừm. Ờ. Thế ờ. <laughs> Ờ, ừm.
Ờ, đó, xong rồi bạn đi tiếp, mình đi tiếp thì, à, trước khi mà đến cái đoạn đường mình nói với bạn là quanh núi đấy, thì sẽ, a, có một cái cồn cát nằm ở phía bên tay trái, mọi người còn trèo lên cồn cát. Ừ, mọi người cồn cát to luôn ấy. Ừm.
Thế Ừm. À, à. Còn có ả cồn tát luôn à, cồn cát chứ, đúng không? Cồn cát to à? Có có trượt được xuống không? <chuckles>
Có trượt được xuống nhưng mà mọi người không kinh doanh hình thức du lịch trượt cát ở đấy, ý là nó chỉ có 1, 2 cái thôi. Nhưng mà lúc mình đi
À. À, thế là bên ở huyện dân ở trong đấy, a, Phú Yên người ta cũng, gọi là, văn minh nhi nhỉ? Không không, ơ, không thu tiền từ cái đấy là cũng
Ờ. Ờ, đúng rồi. Có một đặc trưng là bạn sẽ thấy là ở miền Bắc là mình đi du lịch đâu cũng thu tiền, đúng không? Còn ở miền Nam là không, họ sẽ làm một cách dịch vụ rất là rõ ràng, họ không có thu tiền tất cả mọi nơi mình đến. Thứ hai là bạn sẽ thấy là họ quy định mức giá, ví dụ như là một chai nước bạn mua ở chân núi là mười lăm ngàn thì bạn leo lên đỉnh núi đó vẫn là 15.000, chứ sẽ sẽ không có dăng giá. Ừ, đúng, đúng, đúng, mình thấy siêu rẻ cho nên là mình ăn uống hết cả quãng đường mà đi bộ ra á.
Đúng rồi. Ờ. Ồ, thế là quá rẻ luôn nhỉ? <laughs>
Mình không đem nước và mình cảm thấy là vác nặng nữa. Nên là mình, kiểu, mình nói với bố mẹ mình là mình sẽ đi bộ lên, xong rồi mình, à, mua nước trên đường đi, tại vì mua nước ở bất cứ điểm nào thì cái giá của nó cũng đã được thống nhất rồi nên mình cũng không lo lắm luôn.
Ờ.

Ờ, thế thế sau cái cái buổi đi đấy thì mấy giờ thì là bạn kết thúc cái chuyến đi ngắm đấy?
Mình kết thúc lúc 8:00, mình chụp ảnh các thứ rồi nhá, 8:00 sáng, mình đi sáu giờ sáng, 8:00 sáng. Ồ!
tám giờ tối. À, 8:00 sáng, à, đi sớm, ờ. Ừm, thế thế xong cái 8:00 thì lại, à, đi xe về, ờ
Đi xe về thành phố Tuy Hòa.
xuống Tuy Hòa xong rồi lại đi.
Hoặc là bạn có thể phượt đến Nha Trang, Nha Trang cách đấy 150 cây. <laughs>
Ờ. <laughs> Đi xe máy một trăm năm mươi cây luôn à? <chuckles>
Ừ, đi xe máy 150 cây là bạn sẽ đến Nha Trang á.
Ờ, <chuckles> thế là cũng cũng thế thế thế là là sau lại phải quay ra xe lại trả lại người ta à?
Ừ, mình đến, mình quay lại thành phố Tuy Hòa, xong rồi mình còn bị lạc đường nữa. Mình, ờ, ơ ý là đi theo Google Maps nhưng mà cái đường mà bạn đi vào á, nó sẽ có một cái biển, ờ, cái biển đấy nằm ngay phía bên tay trái, nhưng mà cái đường đấy nó khá là nó khá là khuất, nó khá là dễ dễ bị bỏ qua chứ không phải nó không nó khuất mà nó dễ bị bỏ qua. Thì đó, không chú ý thì bạn sẽ, kiểu, lướt qua nó luôn, là bạn đi thẳng xuống Nha Trang luôn á. Nha Trang, Phú Yên cách nhau 150 cây.
Ờ, không không đi Google Maps luôn à? Ờ. Ờ. Thế thế, ờ, ô kê. Thế đây đây cũng là lần đầu đi của bố mẹ bạn hay là nghĩa là bạn giới thiệu bạn giới thiệu, bạn gợi ý cái chuyến đi này cho gia đình, đúng không?
Ừ, đây là lần đầu. Đúng rồi, mình là người gợi ý chuyến đi đấy cho gia đình.
Ô kê. Thế đi vào nha đi vào Phú Yên với Nha Trang thì bạn thấy đi cái tầm thời điểm nào trong năm là hợp lý nhất, và mình nên, ơ trước khi đi mình nên có nên tìm hiểu cái gì, hay có mang cái cần mang cái gì đi cùng không?